Hindi mo susubukan, 'di ba?
New Oo. Tama, tama kumbaga wala namang mawawala kung susubukan mo, 'di ba? Kaya ayun, ah, pagkadating talaga ng, ano, ng ice crusher. Eh, ngayong do'n, ah, 'yong araw na 'yon pagdating talaga ng parcel ko, eh, bumili agad ako ng ingredients.
Tama, oo. Kumusta? Oo. Oo. Ah, tapos? Oo.
Mm, 'tsaka, ano, 'tsaka hindi ko na talaga pinaabot ng bukas na lang, wala na kasi
Oo.
mas gusto ko kasi na, ano, s s si simulan ko tal agad. Tapos 'yong, ano, 'yong trial ko ng tasting ng paglalasa, eh, isang araw lang, tapos bu bukas benta na agad. <chuckles>
Sinimulan mo na ta mo na talaga agad, oo. Oo. Oo. Wow, grabe, 'no? Oo, pero nagsaliksik ka naman 'yon 'yong mahalaga. Kaya gano'n, medyo napadali, oo.
Oo, tapos 'yong, ano, 'yong experimentation ko nalang, eh, ginawa ko na lang do'n sa mga customer na bumibili. <laughs>
Oh, mabuti, oo, parang, ah oh.
Tinatanong ko kung ena ano 'yong mga feedback nila.
'Yan, 'yan 'yong mahalaga, oo, 'yong feedback.
'Di ba, kasi kung pap papatagalin ko pa 'yong, ano, 'yong pagte-testing testing, eh maubos 'yong ano ko, 'yong mga ingredients ko, 'di ba? Sayang naman. 'Tsaka ayun
Oo. Tama at gusto ko 'yong idea na 'yon, 'di ba? Hab 'yong customer mo na 'yong tinatanong mo, eh, may benta ka pa may feedback ka pa. 'Di ba, double purpose naman 'yan, oo.
Oo. Oo nga. Oo nga, 'di ba? Tapos di nila alam na experimentation lang 'yon 'yong, ano, 'yong 'di ba, 'di ba? <chuckles> So 'yon
Napakawais, oo. Grabe, oo. Business-minded, oo.